Olha, eu tô com um problema na na minha vida, e eu que estava querendo buscar conselhos sobre esse problema, sabe, eu tô eu tô com muita dificuldade, eh, psicologicamente, porque eu eu eu me autocritico demais na minha vida.
Uhum. Hum, entendo. Uhum.
E isso e tipo assim, não é de vez em quando. É, é, exatamente, é toda hora. E aí, eu não sei o hum, não sei o que fazer, sabe, eu num eu não sei como tentar mudar o meu mindset pra conseguir se estar um pouco mais alegre comigo mesma, sabe?
É toda hora, né? Uhum. Uhum, entendo. Eh, assim, diz pra eu ten tentar te ajudar, né, de alguma maneira, pra tentar superar isso, você pode me falar um pouco mais sobre como é, em que tipo de situações você té sofre isso, essa autocrítica, ou se é em qualquer tipo de situação. Aí, se você puder me me dizer assim, tipo, me contar alguma história, né, que aconteceu e como você se sentiu perante aquilo, eu tento te ajudar melhor, mais efetivamente.
Sim, sim. É, então, eu eu acredito que seja em praticamente tudo na minha vida, mas o que eu percebo mais essa autocrítica constantemente, que não para, é justamente no a questão do trabalho, sabe. Eh, eu trabalho na área de educação, então, eu tra eu lido di diretamente com com alunos e quando a
Uhum. Aham. Aham. Aham. Mas jovens ou já adultos?
Não, é tudo criança, ali, dos acho que tem mais tipo Isso, isso, eh, ali o primário. A que eu tenho mais dificuldade são as crianças de s 8, 9, 10 e 11. Por
Ah, educação infantil, né? Hum, legal. Uhum. Hum, quanto mais fala, ma eh, quanto mais já já sabe falar, mais dificuldade dá, né?
<chuckles> Exatamente. E se eu não consigo fazer as coisas como eu estava planejando, es eu vejo isso como uma falha, sabe. E então, tipo, eu não consigo explicar direito a a matéria, eu vejo a cara das crianças des com muitos em pontos de interrogação, ou quando eu não sei lidar com alguma situação que surgiu de comportamento na sala de aula, eu fico pensando: "Será que será que eu sou eu sou sou boa o sufici". Exatamente, porque a questão de ensinar, até dá pra encontrar maneiras diferentes, sabe, agora, a questão de comportamento é muito mais difícil de se lidar, muito mais mesmo.
Aham. Uhum. Uhum. Uhum. Se é uma má professora, né? Uhum. Eu imagino. Qual o ti qual matéria você leciona? Ou é tipo mais, eh, geral mesmo pra educação infantil?
Não, não, não. Eu sou especificamente professora de inglês deles.